Du, sag mal, warum reagieren Fans so stark auf Serienenden?
Oh, ich würde sagen, ich glaube also je nachdem welche Serie auch. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute einfach halt sehr emotional gebunden sind an der Serie und dann je nachdem auch wie lang die natürlich lief, aber das halt es 'n gewisser Teil des Lebens ist, und deswegen sind Serienenden dann halt immer so 'ne emotionale Sache. Und 'n Ende rundet ja auch die ganze Serie in dem, sage ich mal, Sinne ab. Und ist ja auch wichtig, dass ein schönes oder 'n gelungenes Ende, sage ich mal, da irgendwo auch stattfindet. Und ich glaube, deswegen sind Enden so oft emotional kontrovers und ja.
Mhm. Ah, okay. Ja, verstehe. Ja. Ah, okay, verstehe. Und, hast du da hast du da 'n irgendwie 'n Beispiel, vielleicht aus deinen Serienerfahrungen von 'nem ziemlich guten Ende?
Hm, von 'nem guten Ende? Ich würde sagen, ein Ende, was ich persönlich gut fand, was aber jetzt nicht so viele gut fanden vielleicht. Ich weiß nicht, ob du dich mit Animes auskennst?
Okay. Nur 'n bisschen. <laughs> Aber kannst du mir gerne erklären.
Okay, ja, i ja „Attack on Titan“. Ich weiß nicht, ob's dir was sagt.
Ja, kenne ich.
Ja, genau. Das Ende war in dem Sinne sehr kontrovers. Äh, viele fanden es nicht gut. Ich fand es gut. Genau, ähm. Das ist zum Beispiel 'n Beispiel für 'ne Serie oder für 'n Ende, was ich mochte, aber was viele Leute jetzt in dem Sinne nicht mochten. Ähm, genau.
Mhm. Okay. Okay, interessant. Also, wo woran la glaubst du, lag das genau? Bist du würdest du sagen, du bist vielleicht 'n bisschen mehr drin im Anime-Game als andere und deswegen hast du das Ende so mehr verstanden oder sowas oder wo woran begründest du das?
Hm. Einerseits des also es hört sich so l so, äh, lost an. Ne, aber, ähm, nicht nur deswegen, sondern allgemein, ähm. Das ist halt einfach, äh, ohne dich da vorweg zu spoilern, es war halt sehr es war so 'n Konflikt, sage ich mal, und der Hauptcharakter wurde dann halt ist den Weg des
<laughs> Ne, ist okay. <laughs> Ja.
Bösen gegangen, sage ich mal, oder halt, ähm, so 'n bisschen wie Darth Vader. Und, es war halt so 'n bisschen cool und die meisten wollten dann entweder, dass er halt komplett entweder komplett durchzieht mit dem mit dem Antagonistenweg oder halt 'n Happy End. Und am Ende des Tages war es halt nichts von den beiden.
Okay, verstehe. Mhm. Oh, okay.
Es war 'n Ende. Ähm, es ging halt um einen Krieg, sage ich mal, und er wollte halt einfach damit die ganzen Feinde, s s dass sie sich verbünden und dadurch seine Leute, die er mochte weil das war halt das Land, sage ich mal. Ähm, in dem Sinne einfach, ja, dass sie halt miteinander Frieden schließen können und dass er halt der a gemeinsame Gegner von beiden ist. Letztendlich hat's dann geklappt für 1, 2 Jahre und man hat dann gemerkt, okay, danach wurde es wieder also, gab's wieder Kriege und das ist einfach realistisch, wie in der echten Welt. Also, sein Tod am Ende des Tages hat nichts gebracht.
Ja, verstehe. Mhm. Ja. Ah, okay, interessant. Aha. Okay, das ist natürlich dann spannend, dass man dann wirklich, ne du sagst es ja gerade realistisch, dass man dann wirklich ja vielleicht auf dieses typische Happy-End verzichtet, sondern wirklich mal die Dinge so zeigt, wie sie wirklich auch vielleicht im realen Leben dann auch so ablaufen würden.
Ja, genau, genau. Und das fand ich halt cool, weil's halt, ah, realistisch ist, weil, leider ist es halt so in unserem Leben. Krieg ist halt einfach unvermeidbar. Egal, wie oft wir es schon hatten, wie oft wir aus der Geschichte gelernt haben, es ist einfach 'n Teil des Lebens und es wird jetzt einfach nicht von einem auf den anderen so komplett w weggehen, nur weil einer jetzt, sage ich mal, das so in dem Sinne versucht hat, ähm, zu lösen. Und das fand ich halt ganz cool und auch interessant, dass so 'n Weg, sage ich mal, gegangen wurde bei der Serie.
Mhm. Ja. Okay, cool. Okay, verstehe. Okay, natürlich, ne, rea realitätsnahe ist dann für die für die einen Menschen ist es dann ganz cool, aber für die anderen vielleicht nicht. Was hast du denn da so mitbekommen? Also, bist du vielleicht auch in dieser Anime Bubble vielleicht 'n bisschen drin, also Reddit oder so brennt ja natürlich immer, wenn wenn da 'n Ende vielleicht 'n bisschen schlecht ist. Was hast du da so mitbekommen?
Ja. Ne. <chuckles> Ja, genau, genau. <laughs> Ja, also, die haben's gehatet. Ähm, oder viele mochten's gar nicht, weil die gesagt haben, das macht keinen Sinn oder, ähm, weil's halt so unbefriedigend ist, ne? Es gab halt nicht in dem Sinne ja, viele haben auch den Charakter da missverstanden. Die dachten, okay, ja, der ist einfach böse geworden, das ist cool und die wollten, dass er weiter durchzieht, fanden, dass er so 'n Waschlappen ist dann, als er seine wahren n n Sachen mal wieder gezeigt hat. Also, es ist schon sehr kontrovers, aber ich muss sagen, ich find es cooler, wenn Enden kontrovers sind, weil dann sorgt es für Diskussionsstoff. Weißt du, anstatt dass wenn einfach jeder mal so 'n Ende geschaut hat und dann sagt: „Ja, passt”
Ja, verstehe. Ja. Okay.
ähm, war ganz cool und dann wird nie wieder darüber gesprochen oder niemand denkt mehr darüber nach. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ah, okay. Gut. Ja, verstehe. Okay, das ist natürlich dann cool, ne? Dass dass einfach so 'ne ja, so 'ne Serie, ne, in dem Fall dieser Anime, einfach dadurch so 'n bisschen weitergelebt hat, ne? Eben weil's dann noch so Redematerial gibt, ne? Und vielleicht, wenn du jetzt auf andere Attack-on-Titan-Fans stößt, ne, dass man sich dann nicht so sagt ja: „Ey, das Ende war entweder gut oder schlecht", sondern dass man da so vielleicht 'n bisschen mehr in den Dialog geht, ne? Und du dann vielleicht ja diese Punkte anbringst, so: „Ja, ich fand es aber realer" und der andere ist aber vielleicht so 'n bisschen mehr Fan von Happy Ends oder das immer alles am Ende gut sein muss. Und dann natürlich, ne, dann bleibt so 'ne Serie auch im Gespräch. Ja, okay, das ist garantiert interessant.
Ja, genau. Ja. Ja, genau, genau. Dadurch bleibt die halt einfach weiterhin, sage ich mal, relevant auch irgendwo bis zu 'nem gewissen Grad, anstatt dass einfach jeder das Ende wahrnimmt. Ich meine, es gibt auch schlechte Enden. Ich habe jetzt „Game of Thrones“ nie geschaut
Mhm. Okay.
aber da hat man ja auch das Ganze mitbekommen, ähm, dass ja die Leute das Ende gar nicht mochten und das hat ja auch noch mal in dem Sinne für Diskussionsstoff gesorgt, aber eher negativ, weil's kaum Leute gab, glaube ich, die davon, ähm, positiv überrascht waren. Ich weiß nicht, ob du's geschaut hast?
Ich habe also, ich bin da gar nicht drin in dieser Serien in diesem Serien-Game. Ich weiß jetzt <chuckles> auch gar nicht, also, i ich „Game of Thrones“ ist natürlich mir 'n Begriff, ne? Ähm, hat man mal vielleicht 1, 2 Folgen geguckt, aber w was war denn da am Ende, was da wirklich vielleicht wieder so kontrovers war? Ach, du hast auch nicht geguckt? <chuckles> Okay.
Ja. Ja. Ja. Oh, keine Ahnung, ich habe es nicht geschaut. <laughs> Ne ne, ne ich habe es auch gehört, dass da, äh dass da viele Leute ja, gar kein Fan von waren, sage ich mal, vom Ende. Oh, ja. Bei Filmen ist ja auch öfters so, dass Leute vielleicht nicht immer komplett befriedigt sind mit dem mit dem Ende.
Oh, okay. Okay, und hast du da auch noch 'n konkretes Beispiel und vielleicht so, wa warum die dann nicht glücklich sind am Ende?
Hm, ich würde sagen, 'n konkretes Beispiel vom Ende, was äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so 'n Ding ist, aber bei Inception, da war's ja 'n offenes Ende
Mhm. Ja.
ohne dich jetzt weg zu spoilern. Ähm, ich weiß nicht, ob du das <groans> ob du das, ähm ja, geschaut hast oder nicht, weiß ich nicht, ja. Darum sag einfach gerne Bescheid. Aber Inception hat gab's 'n Ende und es wurde dann angedeutet. Ich weiß nicht, ob du den geschaut hast, ähm, wenn du
<laughs> Alles cool. Ja ja. Mhm. Ich hab ich habe das mal mal damals, ne? Als als Jugendlicher habe ich das vielleicht mal geguckt, ja, garantiert. Aber erzähl mal ruhig, äh
Ja Es geht ja um um irgendwie so Traum träumen Traumwelten und am Ende des Tages und am Ende des Films hat man gesehen, dass der Hauptcharakter da 'n Leben gelebt hat und die Leute hatten ja dann immer so 'ne Art, äh, Ritual, um zu schauen, ob die noch in der in der Traumwelt sind oder nicht. Und bei
Ja. Ja. Okay, interessant. Was w was war das?
und bei ihm war's halt so, er hat 'n Kreisel halt gespinnt und in Träumen hört das halt nie auf, weil es halt einfach so physikalisch oder der Traum denkt nicht so weit nach. Also, der spinnt die ganze Zeit für immer und er hat dann nur das gespinnt, weil es einfach 'n schönes Ende war und man hat nicht gesehen, dass der Kreisel dann, sage ich mal, aufgehört hat zu spinnen und, äh, also, das deutet schon sehr, sehr stark darauf hin, dass er eigentlich noch in dieser Traumwelt letztendlich gefangen ist
Ah, okay, cool. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja. Okay, verstehe.
aber es wurde halt nie wirklich, sage ich mal, in dem Sinne aufgegriffen oder noch mal ja, ähm, vertieft verdeutlicht, sage ich mal. Vielleicht sind finden es Leute auch nicht so cool. Ich fand es eigentlich ganz cool, Interpretationsspielraum, sage ich mal, ne? Aber genau.
Mhm. Ah, okay, interessant. Also also, du du findest es auch gut, wenn wenn wenn's vielleicht auch so was wie 'n wie 'n offenes Ende gibt. Du sagtest grad Interpretationsspielraum ist natürlich dann immer so 'ne Sache, ne? Grade vielleicht, wenn man dann so 'ne so 'ne gewisse emotionale Verbundenheit zu was so aufgebaut hat, ne? Grade zu 'ner Serie kann ich mir vorstellen, ne? Dann über mehrere Staffeln und dann möchte man auch irgendwie so 'n bisschen damit abschließen können und wenn dann das Ende offen ist, g glaube ich, kann das auch auf jeden Fall auf Kritik stoßen, oder?
Ja, ja. Ja, definitiv. Also, ich finde 'n offenes Ende ist so 'n so 'n Mittel um Sachen zu schließen. Es ist 'n richtig cooles Mittel, wenn man das gut umsetzt, aber es ist sauschwer, das umzusetzen. Also, manchmal hat man auch das Gefühl einfach, die Person oder ja, die Schriftsteller et cetera, die die Geschichte geschrieben haben, haben keine Ahnung, wie sie das Ende gut runden können oder haben diesen Druck und den wollen s können sie ihn nicht erfüllen und daraus machen die einfach 'n offenes Ende, so welcher offenen Enden finde ich richtig schlecht, weil, äh, man merkt, okay, äh, das ist einfach nur so 'n das ist 'n bisschen wie damals, wenn man 'ne Geschichte geschrieben hat und dann wacht er auf, weißt du? <chuckles> In dem Sinne, ja genau.
Mhm. Ja. <chuckles> Okay. Ja. Okay, ich okay, verstehe. Okay, das ist natürlich dann blöd, ne? Und auch enttäuschend, aber findest du denn findest du es besser, wenn's 'n schlechtes offenes Ende gibt oder 'n schlechtes schlechtes Ende? Verstehst du, was ich meine?
Boah, ich glaube, 'n schlechtes schlechtes Ende, weil dann ist es so hat die Person wenigstens es versucht, also, es ist vielleicht nicht gut gewesen, aber die Person hat es versucht. Bei offenen Ende ist es so, die Person versucht es vielleicht dann noch gar nicht mehr oder es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob die Person das nicht wirklich mehr versucht hat, da 'n Ende draus zu machen einfach.
Okay, verstehe. Mhm. Ja, okay, verstehe. Okay, interessant. Also, das ist auf jeden Fall 'n spannendes Thema. Ähm, wie wie ist das denn, ne, also grade grade, ne, Serienfinale sind dann immer vielleicht 'n bisschen anders aufgebaut so als als die ganze Serie an sich, ne? Es gibt ja dann viele, ja, Pilotfolgen und so was, ne? Aber in der letzten Folge wird ja dann meistens immer 'n bisschen ge ge ge ge geklotzt, ne? Also, was glaubst du, w wie da so 'n bisschen diese Mechanismen sind und w was glaubst du, worauf da wirklich geachtet werden sollte, dass wirklich so 'n Serienende auch richtig catcht und auch ja 'nen Zuschauer, 'n Fan einfach zufriedenstellt?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ich würde sagen, der 1. Punkt ist, je nachdem, was für 'ne Art der Serie es ist, aber alle offenen Punkte, sage ich mal, bis zum gewissen Grad anzusprechen und zu klären. Also, viele Serien vergessen ja auch immer- wenn's auch vor allem so 'ne verzwickte Serie ist- die vergessen einfach die vielen Punkte, die sie irgendwann im Laufe der Serie aufgemacht haben und nicht gelöst wurden. Und, ich finde 'n gutes Ende sollte auf jeden Fall oder wenn 'ne Serie Richtung Ende kommt, dass da die ganzen Sachen gelöst werden oder halt wenigstens angesprochen werden. Klar, es muss jetzt nicht immer perfekt, sage ich mal, sein, aber dass halt wenigstens dann 'ne Art Erklärung gekommen ist. Das, finde ich, auf jeden Fall ist 'n wichtiger Faktor, also, bei Serien. Ähm, dann würde ich sagen, einfach ein Sinn, eine sinnvolle Entwicklung. Also, nicht, dass es jetzt, ähm, in dem Sinne
Mmh. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Okay. Interessant. Mhm. Mhm.
so 'n aus dem Nichts gezogen wurde das Ende, also dass es so komplett äh, nicht komplett in die Handlung reinpasst.
Ja, sondern mit so 'nem roten Faden irgendwie.
Genau, genau, dass die Entwicklu also, die Handlung der Charaktere auch Sinn machen, man's nachvollziehen kann, warum die Person das gemacht hat und nicht irgendwie so 'n Change of, ähm, mind einfach aus'm nichts kommt. So was, würde ich sagen, sind einfach wichtige Punkte. Und letztendlich ich würde auch sagen, Zeit, dass man sich Zeit lassen sollte mit dem Ende, nicht das Ganze zu schnell rushen. Also, wenn du's zu schnell versuchst, ähm, in dem Sinne fertig hinzukriegen, dass da viele Punkte nicht schön geschrieben werden oder nicht in dem Sinne auch, ähm
Mmh. Klar. Okay. Mhm. Okay, interessant.
detailliert oder verständlich gebracht werden.
Ja, verstehe. Aber kennst du das denn so also, wie wichtig ist dann so 'n bisschen die Balance, ne, weil es ist jeder kennt ja vielleicht irgendwelche Serien, ne, wo sich dann so w wo so 'n bisschen die Hauptmessage dann rübergebracht wurde, aber aber es flacht dann so 'n bisschen ab und die und die die Entwickler ballern einfach nur noch so unnötige Sachen so in die Folgen und dann zieht sich so 'n Ende auch unglaublich. Also, w wie, glaubst du, findet man da so 'ne richtige Balance zwischen, genug Details gegeben, aber trotzdem so, dass es wirklich nicht langweilig wird und dass es sich so, ja, ätzend einfach lang zieht?
Mhm. Ja. Ich würde sagen, ähm, ist 'n guter Punkt. Vielleicht so was wie, wenn man merkt, okay, äh Man man übertreibt schon. Also, wenn du jedes einzelne Detail, ähm, aufschreibst und so tust als ob die Zuschauer nichts verstehen, dann ist halt schon einfach zu viel. Ich würde sagen, die Balance findet man dann einfach wichtige, komplexe Dinge vielleicht aufklären für die meisten Leute, aber so selbstverständliche oder selbsterklärende Sachen oder Sachen, die man selber, sage ich mal, sich erschließen kann, einfach lassen. Und ja, damit man einfach auch genug Zeit hat, das Ende aufzubauen, weil das ist ja auch die Sache. M es liegt ja auch mal ab und zu einfach an der Zeit, dass man nicht einfach g genug Zeit hat, das Ganze abzusetzen, ja.
Ja. Mhm. Ja. Ja, verstehe. Ah, okay, interessant. Ja, okay, das ist auf jeden Fall 'ne sehr, sehr spannende Sichtweise auch auf die Sachen, okay. Und, mm, jetzt gerade, ne? In in in Thema Serienende, ne, ist dann wahrscheinlich immer, gerade wenn man wenn man, ne, emotional <hiccups> geladen ist und dann wirklich in dieser Serie drin gesteckt hat, ne? Viele Bingen die ja dann durch. Ähm, was glaubst du, was für 'ne Rolle so so soziale Medien bei der ganzen Sache spielen, ne? Also, glaubst du wirklich, dass die Leute dann aktiv, sich auf, ja, einfach irgendwelchen Communitys umschauen, weil sie sich vielleicht auch so austauschen möchten über so 'n Serienende?
Mhm. Definitiv, also ich würde sagen, äh, Social Media beeinflusst das Ganze schon. Vor allem wenn du jetzt in f gewissen ver also, Forum oder so was bist und die Leute das schreiben. Unterbewusst vielleicht beeinflusst es dich, wenn du eigentlich das Ende gut fandest, aber irgendwie jeder im Internet sagt, das ist schlecht, dann denkst du noch mal nach: „Okay?“
Okay.
„Ist es denn wirklich schlecht? Ist es meine Meinung, die falsch ist oder, ähm, warum denken das Leute?" Dann liest du das.
Ja, verstehe.
Dann schreiben die manche argumentieren das ja auch gut, sagen ihre Punkte und dann überdenkst du das noch mal n und dann denkst du: „Ja, okay, macht schon Sinn, habe ich jetzt vielleicht beim 1. Mal gar nicht dran gedacht." und ich würde sagen, Social Media beeinflusst es schon und viele Leute vielleicht, ähm, lassen sich zu sehr davon beeinflussen, auch in dem Sinne, dass sie sagen: „Ja, ähm, meine Meinung ist spiegelt Social Media wider."
Mhm. Ah, okay, interessant. Mhm. Ah, okay, verstehe. Also, dass man dann vielleicht nicht mehr so so so 'n normal für sich vielleicht das Ganze so 'n bisschen durchdenkt, sondern dass man sich dann wirklich so viele Fremdmeinungen mit einholt, dass man so sich das dann so 'n bisschen kaputt denkt, weil natürlich die Leute auf <giggles> auf Reddit oder so sind dann vielleicht auch manchmal echt überanalytisch und und nehmen jedes kleine Stück so auseinander.
Ja, genau, genau und die sind auch viel zu kritisch. Am Ende des Tages ist es auch einfach: Was findest du denn wichtig? Also, nicht jeder Punkt, den Person x auf Reddit wichtig findet, soll ja auch für dich der wichtige Punkt sein. Genau, aber ich glaube, viele Leute verlieren da bisschen dann ihren eigenen Geschmack, sage ich mal oder ihre eigenen Prioritäten, einfach weil sie so sehr auf Social Media dann rumhängen.
Okay, verstehe. Ja, klar. Mhm. Ah, okay, ja super spannend. Also, dass wir dass du mich da 'n bisschen so in die in die Welt der Serienenden mit reingenommen hast, war natürlich echt super interessant und ich danke dir herzlich dafür und ich wünsche dir noch 'n schönen Abend.
Ebenfalls hat mich sehr gefreut, mit dir über Serienenden zu reden und warum Leute so emotional drauf reagieren. Hat mich sehr gefreut. Bis dann.